Genau. Ähm, ist es bei dir grade so, dass du grade eine Veränderung durch ähm, <tsk> ja, wie sagt man? Durchlebst? <chuckles> Hm
Ja, grundsätzlich oder durchlebe ich immer Veränderungen. Ich bin 'n Mensch, der sehr offen ist, sehr viel Neues auszuprobieren. Deswegen bin ich da sehr in meiner Komfortzone. Also, Ve Veränderung ist eigentlich für mich das Normal. Ähm, und somit weiß ich, wie lange es dauert. Also, ich sage mal so, im äh, im, äh, Hinduismus, Buddhismus oder Yoga sagt man, dass das bis zu 90 Tage dauert, bis man was integriert hat, bis man selbst die Veränderung als normal nimmt. Also, Sport zum Beispiel.
Mhm. Ah, ja. Mhm.